Ờ, vậy thì, ờ, bạn có nghĩ rằng là việc mà, gọi nà, sống xanh, ví dụ như nà dùng cái bước mà chuyển từ túi giấy, túi à, túi nylon sang túi giấy, túi, ơ, vải, thì hiện nay ấy thì, ờ, phải bắt nguồn từ bắt đầu từ ngay cả những người bán hàng chứ không phải nà từ những người mua hàng, đúng không? Ừm. Mình
Ừm. Ừm. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn luôn ấy ạ. Tức là, mình nghĩ những cái thay đổi như thế này thì, ờ, tất nhiên là từng ừm, mỗi một cá nhân, à, có ý thức thì sẽ rất là tốt, nhưng mà để để nó có thể thành phát triển thành một cái xu hướng ở trong cộng đồng thì nó sẽ phải đến từ ờ, ví dụ như là những cái cửa hàng, những ơ, những cái doanh nghiệp. Họ sẽ phải chủ động, kiểu, chuyển đổi những cái sản phẩm mà bằng nhựa và nylon của họ sang sang những cái, ưm, chất diệu khác mà nó tốt cho môi trường và bền vững với cả môi trường ấy ạ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì hiện nay thì khi mà bạn đi, à, đi siêu thị hay là đì ờ, đi s mua sắm ở siêu thị ấy, thì bạn vẫn sử dụng túi vải, đúng không? Thì có khi nào mà bạn quên mang túi vải của mình, xong rồi phải, ờ, sử dụng túi nylon không? <laughs>
<laughs> À, ôi, bị lộ mất rồi nhưng mà có chứ, kiểu, đấy đấy là một vấn đề nữa mà mình thấy cũng khá là khó bởi vì nó nó ph nó phải là một cái thói quen mới mình phải phải phải tạo ra cho mình ấy ạ. Cho nên là, kiểu, nhiều khi mình cứ theo thói cũ, theo cái lối cũ, kiểu, ví dụ như là đi mua sắm mà không lên kế hoạch trước thì sẽ quên không cầm túi theo và s và sẽ hoặc là phải ôm đồ, kiểu, dùng tay ôm đồ về, hoặc là sẽ phải sử dụng túi nylon nếu mà không còn cách nào khác.
<laughs> Ờ. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, ngoài ra thì gần đây ở Việt Nam mình cũng nghe thấy một cái vấn đề đó là phân loại rác thải ấy, thì không biết là, ừm, bạn có đang hình thành thói quen như vậy không?
Ừm.